बिल्कुल देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं जो समस्याएँ आप जो है अपने जीवन में देख रहे हो और कितने मुश्किल दौर से कहीं न कहीं अभी आप जो गुज़र रहे हो, समझ पा रहा हूँ मैं। लेक़िन मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ऐसे में आपने कोई प्रयास करा हो किसी चीज़ को लेकर, कोई तरकीब अपनाई हो, कोई रास्ता अपनाया हो जिससे कि थोड़ा-सा आप तनाव कम कर सको और उसका परिणाम कैसा था?
हुँ, जी, मैंने कई सारे तरकीबें अपनाने की कोशिश की है। जैसे अपने तनाव को कम करने के लिए, जैसे कभी-भी मैं रात को सोने जाता हूँ, तो सोचता हूँ कि चलो थोड़ा सो अ, जो सॉफ्ट म्यूज़िक होता है ना उसको सुन लेता हूँ या रिलैक्सिंग म्यूज़िक जो होती है उसको सुन लेता हूँ। लेक़िन अ, मैं स सुन तो लेता हूँ लेक़िन मुझे नींद नहीं आती है फ़िर भी फ़िर भी वो मेरे ऊपर हावी हो जाता है जो मेरे मन में विचार चलते रहते हैं। जिसकी वजह से मैं उस त उस तरीक़े का आराम नहीं कर पाता हूँ। जैसे होता है ना कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आराम के लिए। तो मेरा जो न 4 से 5 घंटे मैं ठीक से सो पाता हूँ। उसके बाद अगर सुबह उठो तो हमेशा आलस, थका अ, मतलब थकान जैसा महसूस होना। कई बार मैंने मैडिटेशन करने की भी कोशिश की है, लेक़िन वो भी मेरे लिए कारगर नहीं रहा। अ, मतलब हमेशा अ, ई क्या हुआ ना कि कई सारे विचार मेरे मन में होने की वजह से ना मैं कुछ दिन तो रूटीन में रहा लेक़िन उसके बाद फ़िर वो रूटीन कहीं न कहीं मेरी टूट गई। जिस वज़ह से फ़िर अ, मतलब फ़िर मैं वापस नहीं लौट पाया उन स सारी चीज़ों पे।
हुँ, हुँ। जी। जी। बिल्कुल देखिए, काफ़ी गहराई के साथ मैं आपकी समस्या को समझ चुका हूँ। बस एक छोटी-सी चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो आप कहीं न कहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और जो आपने असफ़लता देखी थी तो क्या इस चीज़ के अलावा या फ़िर इस स बात के अलावा किसी और प्रकार की समस्या या फ़िर कोई परिस्थिति है जिसकी आपको चिंता होती हो?
नहीं, और किसी तरह की परिस्थिति तो नहीं होती है। हाँ, परिवार को लेके मेरे मन में काफ़ी सवाल चलते रहते हैं कि अ, कल अगर अ, मेरी नौकरी नहीं होती है तो क्या होगा? मैं किस तरह से उनको मतलब फेस कर पाऊँगा, अपने आप को कैसे अ, अपने परिवार में रख पाऊँगा कि अ, मैं अ, फेल हो गया, वो क्या सोचेंगे। इस ये सारी चीज़ें मेरे मन में काफ़ी अ, मतलब विचलित-सा रहता हूँ मैं।
जी। हुँ, हुँ।